Mmh ouais, on il y a les lacs pas très loin de chez nous donc heu, mais heu, ouais, c'est pas pareil. <chuckles>
Heu Ouais, c'est c'est vrai, tu as raison. Moi, dans 10 ans, écoute, j'espère avoir, heu, réussi, heu, à monter, heu, un projet professionnel, d'être, heu, sortie définitivement du salariat puisque c'est quelque chose qui me convient pas du tout, heu et puis, hem, je je te dis pas, heu, que je je veux être millionnaire mais juste avoir une aisance financière.
Toi Mmh. Ouais. Ouais.
Du coup, c'est du côté professionnel, c'est ce que je cherche. Après, c'est vrai que du côté personnel ou familial, bah, j'espère avoir eu des enfants d'ici là. <laughs> Parce que, heu, ça reste quand même une finalité dans dans ma vie et quelque chose qui me tient à cœur. Heu, mais c'est vrai que là, on est dans une phase où, heu, on essaye surtout de se développer personnellement, heu, l'un comme l'autre avant, heu, de pouvoir avoir un enfant, quoi.
Mmh. <chuckles> Mmh.